ใช่ค่ะ รู้สึกแบบอบอุ่นมาก เพราะว่าคนแก่ ๆ คนเฒ่าคนแก่ที่เขาอยู่ที่เนี่ย เขาก็จะชอบชมเราว่า "เออ น่ารักจังเลย แต่งชุดไทย ลูกแต่งชุดไทย" เงี้ย อือ ก็ เนาะ แบบ ค่ะ
อือ อืม อา ๆ อา อา ๆ แบบนี้ ถ้าแบบกลับมาเมืองไทย อย่างเงี้ย มีเทศกาลไหนที่แบบชอบไปจอย หรือว่าได้ พบปะ ครอบครัว อย่างงี้หรือเปล่าคะ? หรือว่าไม่ค่อยได้กลับ เลย?
อืม ค่ะ จริง ๆ อะไม่ได้กลับเลย ก็เลยไม่ได้ ไม่ได้แบบว่า กลับมาก็จะไม่ตรงกับพวกเทศ กาลเท่าไรอะค่ะ เออ แต่ ถ้า แต่ถ้าเป็นเทศกาลที่เรารู้สึกว่า เราอะ เอ่อ แอกชันสุดเลยนะ ก็จะเป็นปีใหม่ จะเป็นปีใหม่ ค่ะ เพราะว่าเราก็จะแบบ เนี่ย ข โทรข้ามประเทศ เพราะว่าไทยเขาจะ เคานต์ดาวน์ ก่อนเนาะ แล้วเราก็จะเหมือนแบบ เคานต์ดาวน์กับ พ่อแม่ตอนนั้น อืม ใช่ ใช่เลยค่ะ เป็นเที่ยงของที่นี่ เขาแบบ เขาไปกันแล้ว แม่นอนไปแล้ว ไรเงี้ย เออ
อืม อา ไม่ค่อยกลับ อา ๆ อา อา คะ อ๋อ เก่าใช่ไหม? อืม อืม ๆ จริง จริง อา โทรมา เคานต์ดาวน์ด้วย อย่างงี้หรือเปล่าคะ? เออ ดี เออ ๆ อา <laughs> เคานต์ดาวน์ตอนเที่ยงใช่ไหม <chuckles>
ไทย เวลาตอนเที่ยงเราช้ากว่าพวกคุณ อืม เอ่อ 12 ชั่วโมง ไรเงี้ยค่ะ ใช่ ก็ แม่ก็หลับ ไปแล้ว แม่หลับรอไปแล้ว เงี้ยค่ะ แล้ว แล้วก็ พอปีใหม่ที่นี่ก็จัดค่ะ เราจัดกับเพื่อนไทยที่ นี่ เออ เหมือนเพื่อนไทยเอาเด็ก ๆ ใช่ค่ะ ก็เหมือน น แลกของขวัญกันน่ะ จับ ฉลากแลกกันน่ะค่ะ แล้วก็ เอ่อ มีจัดแบบว่ากินอาหารไทย ทำอาหารไทยกินกัน ไรเงี้ย ก็ เพื่อนไทยที่นี่ก็ สี่ห้า คน ใช่ ใช่ค่ะ เป็นบ้าน ๆ ใช่ แล้วก็มีแบบ ตั้งงบเนาะ อืม ก็ ใช่ ๆ โอ้ คุณมีไหมคะปีใหม่? ได้จัด อะไรไหม?
เออ สิบสอง ชั่วโมงเปล่า? เออ ๆ ๆ เออ ใช่ ๆ มันเป็น อืม อา ก็ ก็มีเคานต์ดาวน์เหมือนกันเหรอคะ? อือ เออ ๆ เออ ๆ อือ เป็นไง? อา แล้วก็เนี่ย แลกเปลี่ยนของขวัญกันด้วยหรือเปล่าคะ? จับฉลากของขวัญงี้เหรอ? อือ ๆ เออ ๆ น่าสนุกนะอย่างงั้นน่ะ เออ ๆ เออ ๆ น่าสนุก อา อืม เออ ปีใหม่เหรอคะ ปีใหม่มีบ้างนิดหน่อย ก็คือกินข้าวกับครอบครัว อย่างเงี้ยค่ะ ก็แบบ ก็นั่งรอนับ เอ่อ ถอยหลังเหมือนกันน่ะค่ะ ที่ ที่เมืองไทย แต่ว่าตอนที่อยู่อเมริกา อย่างเงี้ย ปีใหม่เขาไม่ค่อยทำเลยอะที่โน่นน่ะ เพราะว่ารัฐไปที่อยู่ มันจะเป็นแบบไม่ค่อยมีเพื่อนคนไทยเลย ก็คือ ช มีเฉพาะครอบครัว ที่เป็น เอ่อ เป็นอเมริกัน ไรเงี้ย ส่วนมากก็คือถ้าปีใหม่ ก็คือโคตรเงียบเลยตอนอยู่ ช อยู่ อยู่ที่ Indiana ที่แบบไม่ได้นับอะไรเลย ได้ นับ ใช่ ๆ ก็คือไม่ได้ ม มีเลย
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ อา ค่ะ <chuckles> อา Indiana ค่ะ In Indiana มันไม่เคย เลยอะ Indiana คือมันเหงา มากเลยนะคะ เออ ใช่ เราอยู่ Pennsylvania
เออ ๆ ไม่ค่อย มีเพื่อนแถวนั้นเลย ใช่ ๆ คือจะ ส่วนมากก็จะเป็นคริสต์มาส อืม
อ๋อ ค่ะ ค่ะ คริสต์มาสนี่จะ ใหญ่ ใช่ ในอเมริกา ค่ะ อ๋อ เอ่อ ตอนนี้ กลับไปอยู่ไทยเหรอคะเนี่ย?
เป็น ส คริสต์มาสน่าจะเป็นอะไรที่ใหญ่สุด สำหรับครอบครัว ใน ช่วงนั้น อืม เพราะว่า เพราะว่าครอบครัวฝั่งสามี เออ ฝั่งสามีจะเป็นแบบ เออ เข้าโบสถ์ เข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะแบบ ถ้า Christmas Easter ถึงจะแบบเป็นเรื่องที่แบบ ครอบครัว ของครอบครัวมาก ทุกคนต้องมากินข้าวด้วยกัน อย่างเงี้ย ฝั่ง ฝั่งพ่อแม่ พี่ อา ไร เงี้ย ทุกคนแบบ งานใหญ่มากเลยของที่โน่นน่ะ เออ
ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ แต่ตอนนี้ก็ คุณ คุณ ตอนอยู่ไทยแล้ว ใช่ไหมคะเนี่ย?
กินข้าวด้วยกัน อืม

คือทุกคนจะคิดเหมือนกันว่า เออ คุณได้ลดหุ่น แต่จริง ๆ ก็คือพอหลังที่ หลังพระอาทิตย์ตกดินแล้วคุณกินน่ะค่ะ คุณกินจุไงคะ เพราะคุณหิว
เออ ไม่ ไม่เกี่ยวเหรอ? อ๋อ อ๋อ อ๋อ
พอคุณหิวแล้วคุณก็จุก มันก็ เข้าไป แต่ถามว่าได้ คลีน ไหม? ได้คลีนนะ ค่ะ อืม ใช่ ใช่ค่ะ หลังพระอาทิตย์ตกแล้วก็กินก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ก็ก่อนแบบ ตี 5 6 โมง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ
อืม มัน มัน ได้ช่วงไหนอะคะ มัน มันกินได้ช่วงไหน กินหลังพระอาทิตย์ตกเหรอ? อืม อ๋อ อ๋อ ก็คือกินตอนกลางคืน ตอนนี้ อ๋อ งั้นก็เข้าใจผิด <chuckles>
ประมาณนี้ ใช่ เราก็จะมีทริกนะ เราก็มีทริกว่าเราตื่นสาย <chuckles> เราก็ตื่นสายไง เออ เช็กตื่นสาย แล้วก็พอมันตื่นมาสัก 10 โมงอะ มันก็เหลือ ก อีก กี่ กี่ชั่วโมงก็ได้กินแล้วไง แป๊บเดียว อะไรเงี้ยค่ะ เออ อย่าไปบอก ใครนะ <chuckles>
เออ อ๋อ <laughs> อ๋อ อา ๆ เออ เออ ๆ มันเหมือน เหมือนกับเป็นการ เอ่อ fasting เหมือน IF ที่คนพยายามจะลดน้ำหนักไหม? ถ้าเราแบบ มะ เหมือนไหม? เออ
อา ใช่เลย ใช่เลยค่ะ fasting เลย ใช่เลยค่ะ ใช่เลย เออ แต่ว่า fasting เขาเป็น 16/8 ใช่ไหม มันก็ยังแบบพอยังมีให้หายใจบ้าง กินตอน 16:00 อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่นี่คือมัน 19:00 อะค่ะ มันก็ อีก 3 ชั่วโมงแหละคุณ คุณคือมือสั่นน่ะ ใช้ คำนี้ เออ แต่มันก็ทำให้ไอ้พวกลำไส้เรามันได้ดีท็อกซ์ไปด้วย เพราะว่ามันก็จะไป
เออ ๆ อา ๆ ๆ อา ๆ เออ เป็น ไงคะ? เหรอ? โอ้โฮ โอ้โฮ โอ้โฮ ทำได้ยังไงอะ แบบ โอ้โฮ อดอาหารได้ขนาดนั้น สุดยอดเลยอะ ตอนทำแรก ๆ ทำได้ไหมคะ? ทำแรก ๆ แบบไหวไหม? หรือว่ามัน อืม เออ ๆ ใช่
เอาได้แค่ ได้เลยค่ะ เพราะเรา เป็นคน พุทธมาก่อนเนาะ เราไม่ได้แบบ เหมือนเขา ฝึกมาแต่เด็กอะ เออ เรามาตอนแบบ มาทำตอนที่จะ 30 แล้วอะค่ะ มันก็ อืม ครั้งแรกเลยอะได้แค่อาทิตย์เดียว ก็คือที่สุดแล้วที่ ค่ะ คือตัวสั่นแล้ว หิว เออ แต่ว่าพอ ตอนนี้ก็แต่งงานมาประมาณ 6-7 ปีแล้วค่ะ ก็ ก็ ดิ อืม ก็ทำได้เกือบแบบ เกือบ 3 อาทิตย์แล้ว นี่ยังไม่เต็มเดือนเลยนะคะเนี่ย เออ ขนาด แต่งงานมา ขนาดนี้เราก็ยังแตะไม่ได้เลย คือคนที่ ใช่ ก็คุณคิดสภาพ IF ที่เราทำกันน่ะ ยังยากเลยค่ะ
ใช่ ๆ อา ๆ เป็นไง? อ๋อ เออ ๆ เออ ๆ ดีขึ้นไหม? เออ ดีขึ้นไหม? อืม อือ ๆ มันไม่ง่ายเนาะ ใช่ไหม? อืม เนี่ย ๆ ๆ ใช่ เคยพยายามทำ IF แค่แบบ 16 ชั่วโมง ยังแบบ "หมดเวลายังว้า" อะไรอย่างเงี้ย นั่งมองนาฬิกา <chuckles> อือ
อือ มือสั่น น่ะ ใช่ นั่งมองข้าว คือทำข้าวรอตั้งแต่แบบ แบบจะหมดแล้วอะ แล้วก็รอ รอเมื่อไหร่ อีก สิบหก นาทีแล้วก็ ใช่ คล้าย ๆ กันเลยค่ะ คล้าย ๆ กันเลย แต่คนที่เขา เขาทำแต่เด็กอะค่ะ เขาทำตั้งแต่ 8 ขวบอะ พอเขาจึงจุดเลยอะ เขาก็ไม่รู้สึกหิวแล้วค่ะ แต่เรารู้สึกเปลี่ยนนะ เพราะว่ามันกลายเป็นเหมือนแบบปากมันไม่มีรสชาติอะ
เออ เออ เออ ๆ เข้าใจเลย ๆ อืม อา ๆ อืม อืม เป็นไง? อ้าว เหรอคะ?
ปากมันไม่อยากกิน ใช่ มันเหมือนรสชาติมัน มันไม่อร่อย ไรอย่างเงี้ยค่ะ กินอาหารไม่อร่อยไปแล้ว เพราะว่าถูกอดไปนาน อะไรเงี้ย ใช่ค่ะ อืม มีอีกไหมคะเทศกาลที่คุณ ชอบ?
อ๋อ อ้าว เหรอ? อ้าว เหรอ? อืม โอ้โฮ น่าสนใจ

อ๋อ อือ น ถ้า ถ้าชอบเหรอ? เดี๋ยวขอคิดก่อนนะ มันก็ จะ ถ้าทางอเมริกาก็แบบ Thanksgiving แหละ อันหนึ่งอะ
อืม อา Thanksgiving อ่า จริง ๆ Thanksgiving ของ ของมุสลิมจริง ๆ ก็ เราไม่ได้นับวันนั้น แต่เรา ว่า มีวันหลังจากวันนั้น ใช่ ใช่ เหมือนประมาณว่า ช่วง Thanksgiving ที่เขาหยุด ใช่ไหมล่ะคะ? ฉุก มันจะเป็นวันหยุด เป็นน่ะ อือ แล้วก็มันเป็นวันพฤหัส ทีเนี้ย มัน ก็เลยกลายเป็นว่า วันศุกร์อะ เราก็เลยทำอาหารกินกันที่บ้าน เพราะว่า ก็ ทุกคนก็จะหยุดพฤหัส ศุกร์ แล้ว ก็เสาร์อาทิตย์ติด กัน แล้วคน คนที่เนี่ย เวลาเขาลาอะ เอ่อ ส giving ค่ะ
เออ Thanksgiving อะ อันหนึ่ง มีไหมอะ? เหรอคะ? เหรอ? ก็ ก็จะ เหมือน คล้าย ๆ กันเหรอคะ? เออ ๆ ใช่ ใช่ อะฮะ อ๋อ อือฮึ อือ ๆ ๆ ๆ อืม ๆ แล้ว แล้วอาหารที่แบบว่ากินกัน เป็นแบบต้องเป็นฮาลาล อะไรงี้ไหมคะ? มันหาลำบากไหม ที่อเมริกา?
ใช่ค่ะ ใช่ คือเราอะไม่ติดเท่าไร สามีเราก็ไม่ติด เพราะเขาเตอะ เกิดแล้วก็โตที่นี่ เขาก็อะไรก็ได้ แค่ไม่ แค่ไม่หมูเนาะ ใช่ไหมคะ เออ ไม่หมู ก็ร้านที่เขามีหมู อ ทำเมา หมู อะไรเงี้ย เออ ก็พอแล้ว แต่ว่า ถ้าอย่างของแม่สามี ก็อาจจะ อาจจะต้องแบบซื้อ วัตถุดิบ ใช่ เคร่งกว่านี้นิดหนึ่ง อะไรเงี้ยค่ะ แต่เราไม่ติด เราไม่ติดเลย เออ เรา เราถึงขนาดเขี่ยออกก็ได้นะ เราอะไม่ติดเลย อืม
อา ๆ ๆ อา ๆ อา อืม อา ๆ อ๋อ เคร่งกว่านี้ ใช่ไหม? อืม อือ ๆ ๆ อ๋อ อ๋อ ๆ โอ้ ร ดึ แบบนั้นได้ด้วย อืม แบบนี้คือไม่ ไม่กินหมูเลย ใช่ไหมคะ? นี่เลิกกินหมูเลย ใช่ไหมคะเนี่ย?
เราเองแหละ เราเอง ใช่ค่ะ ใช่ เราไม่ติดเท่าไร เพราะว่า จริง ๆ ที่อเมริกาคน กินหมูน้อยนะ คุณรู้สึกไหมคะ? ไม่ค่อยกินเท่าไรนะ อืม เพราะว่ามีเบคอนเนี่ยแหละ หมู ใช่ อือ ไก่กับสเต๊ก
อืม อืม เหรอคะ? เหรอ? จริงเหรอ? คือเขา กินไร? เขากินไก่ ใช่ไหม? เขาชอบกินไก่ เออ ชอบกินไก่ ไก่
ใช่ ขนาดซีฟูดยังไม่เยอะเลย ค่ะ อ่า เรากินซีฟูด แทน
เออ ใช่ ๆ
เออ คือปกติเราไม่กิน เลย ใช่ เล็กมาก เล็กมาก กุ้งคือเล็กไปไหน เออ เวลาทำ เทศ กาลนะ ต้องทำอาหารกินน่ะ
แต่ซีฟูดที่นั่นไม่อร่อยเลยนะคุณ ว่าหรือเปล่า? ไม่รู้สิ <laughs> เออ แล้วมันทำไม่อร่อย ได้ไหม? เขาทำซีฟูดอย่างเดียวคืออะไร? ชุบแป้งทอด

เออ ๆ ใช่ แต่เล่นน้ำนี่ไม่ แล้ว แก่แล้ว คือไม่อยากออกไปเล่นน้ำอย่างงี้ แต่ว่าเป็น จะเป็นแบบว่าเทศกาลสำหรับครอบครัว ด เออ มากินข้าวด้วยกัน รดน้ำดำหัว ให้ดอกไม้ ให้ของขวัญ อะไรประมาณเนี้ยค่ะ เออ ประมาณ นั้นแหละ นั่งคุยกัน อือฮึ มีหยุดนานนะ ที่คุ ที่เมืองไทย ใช่ สงกรานต์นี้หยุดนานนะ อืม ๆ
ใช่ค่ะ อือ ของคุณนี่ ค่ะ ค่ะ เออ ค่ะ อืม ของคุณนี่หยุดนานไหมคะ? เวลาตอนหยุดช่วงสงกรานต์ หรือว่า อา ค่ะ มาวัน อาทิตย์เลยไหมคะ? เนาะ ทุกคนกลับบ้านเกิด อะไรอย่างเงี้ย อืม ค่ะ
ใช่ ๆ รู้ ใช่ คนกลับบ้านมาอยู่แถว เพราะว่าตอนนี้อยู่อีสาน คนจะแบบกลับบ้านเยอะมาก แล้วแบบ เออ ก็จะได้เจอเพื่อนเก่า ๆ ไง ใช่ไหมคะ แบบสมมุติว่า เพื่อนกลับบ้านมาพร้อม ๆ กัน อา ก็จะแบบสัง สรรค์ กับเพื่อนด้วย อย่างนี้ดีมาก
ใช่ค่ะ ค่ะ ๆ อา จริง ค่ะ ๆ แต่ก็ไม่ได้ เพื่อนก็ไม่ได้มาเล่นน้ำแล้วนะ ก็มาเหมือนมานั่งกินข้าว ตั้งวงกินข้าวกัน ทำจิ้มจุ่มทำอะไรกินกัน ประมาณนี้เหมือนกันค่ะ เออ ประมาณเดียวกัน กินหมูกระทะ อะไรไป อา ใช่ ๆ ๆ แล้วมันมาเมาท์กัน แบบว่าสมัยนู้น โอ๊ย แบบว่าลัง เล่นน้ำกันจำได้ไหม? เล่นน้ำช่วงนั้น อะไรเงี้ย แล้วก็ อุ๊ย ก็ไม่ได้เล่นแล้ว ดูลูกเล่นน้ำแทน
ใช่ ไม่ ๆ <chuckles> เออ ๆ ใช่ ใช่ ๆ เออ ๆ เห็นไหมมันสนุกใช่เปล่า? แบบได้เจอเพื่อนเก่า ๆ อย่างเงี้ย อือ ๆ ๆ อืม แล้วที่นั่น ล่ะ? โอ้โฮ <chuckles> ใช่ เออ ๆ คน คน แก่ใช่ไหม? คนแก่จะพูดถึงอดีตว่า อ สมัยโน้น สมัยนี้ใช่ไหม? <chuckles> พูดถึงอดีตกัน อา ใช่ ๆ เออ อ้าว แล้วที่นู่นเขาเล่นสงกรานต์ ไหมเนี่ย มีไหมอะ?
ค่ะ <chuckles> ดู ดูลูกเล่นน้ำกัน เออ ค่ะ ๆ ใช่ อันนี้ก็มีสงกรานต์นะคะ ทางนี้ช่วงที่เป็น เอ่อ วันสงกรานต์จริง ๆ ค่ะหนาว ที่ D.C. เนี่ยเขาหนาวอยู่ค่ะ ทีเนี้ยเขาก็เลยไม่ได้ เอ่อ เหมือนแบบสาดน้ำกันน่ะค่ะ เขาจะกลายเป็นเหมือนแบบมาแค่รดน้ำดำหัว มีกิจกรรม แล้วก็พาลูกไปเนาะ ลูกเรายัง 4 ขวบกับ สอง ขวบค่ะ ก็ยังเล็ก อะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็แต่งชุดไทย ให้ลูกแต่งชุดไทยไป แล้วก็ไปเดินพาเหรด อือ เป็นคน เป็นคุณแม่คนไทย
อืม อือ ๆ อ๋อ อา อือ ๆ เออ ๆ อื้อฮือ เออ ๆ ๆ ๆ เออ ๆ อ๋อ อุ๊ย เขา น่ารัก อา ๆ แบบนี้เขาเล่นกันที่ไหนคะ? เล่น เล่นที่ ที่วัดเหรอคะ หรือว่าที่สถานทูต หรือยังไง? อ๋อ เออ ๆ ๆ ๆ อือ ๆ
ใช่ค่ะ คือเขาจัดกันที่วัด คือเขาจะจัดไทยแฟร์กัน เงี้ยค่ะ แต่จัดที่วัด ของไทยค่ะ นี่เรา แต่เราไม่ใช่คน คน เอ่อ พุทธนะ แต่เราก็พาลูกไป เพราะว่าเราไม่ได้ เอ่อ เราไปงานแฟร์อะ เหมือนไปงานแฟร์ ไรเงี้ย อือ
อือ อืม อา แต่ อือ ๆ แต่สงกรานต์มันไม่ใช่เกี่ยวว่าศาสนาใช่ไหมคะ? มัน มัน มัน ส่วนมากมันเหมือนกับ เป็นประเพณี ซึ่งไม่ได้ค่อย relate กับศาสนาเท่าไรเนาะ อือ ๆ
ใช่ มันเป็น เป็น อา ประเพณี ค่ะ ค่ะ ๆ ก็ ก็จริง ๆ เอ่อ ไม่ติดเลย เรารู้สึกว่าลูกก็ไม่ ลูกก็ลืมศาสนาอื่นได้ หมายถึงว่าเรียนรู้ เรา ก็เหมือนเราเรียนรู้ศาสนาคริสต์อะ เราไม่ได้เป็นเราก็เรียนรู้ได้ว่า เอ่อ มายังไง ใช่ไหมคะ เอ่อ มันก็ ก็ไม่ได้ ใครไม่อยากแตกแยกให้ลูกเรียนรู้ เราก็ ทำความเข้าใจดีกว่า เออ แล้วก็เอาลูกไป ใช่ ให้ลูกไปแบบว่าเดินพาเหรด แต่งชุดไทย ไปดูเขารำไทย ไปดูเขา เอ่อ อาหารไทยเนาะ ใช่ เทศกาล เป็นเทศกาลที่ดีมาก
อือ อืม อืม ใช่ ใช่ ๆ ใช่ อือฮึ เออ ใช่เราต้องเข้าใจ ทั้ง สอง ฝั่ง เออ ๆ อืม อือฮึ อ๋อ เหมือนจะเทศกาลใหญ่ อยู่ เหมือนกันนะคะที่โน่น ใช่ไหม สงกรานต์?
เนี่ยเราว่า เทศกาลที่ใหญ่ที่สุดแล้ว สำหรับคนไทยที่อยู่ในอเมริกาอะค่ะ คือทุกรัฐอะเขาก็จะมีเนาะ วันสงกรานต์ แล้วก็ไปเจอกันที่วัดนะ คนไทย แล้วก็เดี๋ยวมีอาหาร ไทย ขาย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ มีนวด แผนไทย ของไทยมาจาก ไทย อะไร อย่างเงี้ย
อืม ที่นั่น อา ๆ ๆ อืม อา ๆ อือ อือ อา ๆ ๆ อืม อุ๊ย ของชอบเลยนะ นวดแผนไทยเนี่ย <chuckles>
อา แล้วคนไทยเยอะ เขายังคงพูด พ พูดภาษาไทย
อา อา ๆ ๆ อย่างงี้ เออ เด็ก ๆ ก็จะได้เรียนรู้ภาษาไทยด้วย ใช่ไหมคะเนี่ย?
แน่น ๆ เออ ค่ะ

สวัสดีค่ะ สวัสดีทางนั้นค่ะ
สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สบายดีไหมเอ่ย?
อา ทางนี้สบายดีค่ะ อากาศดีมาก ๆ เลย เอ่อ พอดีอยู่ต่างประเทศเนาะ ใช่ ตอนนี้ก็ เที่ยง ค่ะ 25 ค่ะ กำลังดีเลย ช แดด แดดออกด้วยเนี่ย เดี๋ยวจะพาลูกออกไปเดิน ข้างนอก อืม ของคุณล่ะคะ เป็นไงบ้างทางนั้น? ใช่ ใช่เลยค่ะ Spring ใช่ เออ มัน มันไม่นานหรอก อีกเดือน เดือนเดียว ใช่เลย ใช่เลย
อืม กี่องศาเนี่ยตอนนั้นน่ะ? อุ๊ย น่าอิจฉา อ๋อ ช่วงนี้ เอ่อ Spring เหรอคะ ใช่เปล่า? อืม น่า น่าอิจฉา ดอกไม้ใช่ไหม? อา ดี ๆ ๆ ๆ
ก็ดอกไม้กำลังสะพรั่ง อะไรเงี้ย เออ
อุ๊ย น่าอิจฉา ที่นี่ร้อนมาก ร้อนดีมาก <chuckles>
อา <chuckles> ร้อนแบบว่าต้องหลบ ร้อนแบบว่าต้องหลบอยู่ข้างใน ค่ะ คือ
ร้อนอบอ้าว ได้ใจ อืม เออ ไม่ไปไหน อยู่บ้านพักผ่อน เปิดแอร์ จ่ายค่าไฟไป <chuckles> วันนี้ยังมีอะไรสนุก ๆ มาคุยไหมอะ? อยู่บ้านมันเหงา ๆ ขี้เกียจ เบื่อ ๆ อืม
ค่ะ จริง ๆ แล้วร้อนแบบเนี้ยมันมีช่วงที่ <clears throat> อา ได้ ใช่ นี่ไงกำลังว่า ว่า เอ่อ ช่วงที่ร้อน ๆ แบบเนี้ยค่ะ มัน ก่อน หน้านี้มันมีช่วงหยุดเทศกาล ที่มันแบบว่า ร้อน ๆ นะ แล้วคุณได้ไปแบบ อยู่ได้ คุณได้ไปเจอครอบครัวบ้างไหมคะ? ช่วงเทศกาลก่อนหน้าเนี้ย
อา ๆ อือฮึ อา ๆ อ๋อ ต้อง เทศกาลเพิ่งจบไปใหม่ ๆ ก็ต้องสงกรานต์เลยค่ะ เมื่อกี้ นี่เองเลย อืม สง กรานต์ก็คือ ค่ะ ใช่ ใช่ สงกรานต์ก็คืออยู่บ้านค่ะ เพราะ บ ที่บ้านนี่ จะมีแบบชอบ เอ่อ คือแบบว่าให้ ให้ผู้ใหญ่ พ่อ แม่ พี่ ป้า น้า อาเนี่ยมารวมกันที่บ้าน อะไรงี้ เด็ก ๆ ก็แบบเอาน้ำมาแบบ เอ่อ ส อาบน้ำให้ผู้ใหญ่ อะไรประมาณเนี้ยค่ะ แล้วก็เอาดอกไม้มาให้ แล้วก็เหมือน เออ แล้วเมื่อแบบ เออ ใช่ ๆ แล้วก็แบบมีการแบบขอโทษขอขมากัน อะไรประมาณเนี้ยค่ะ อืม
อา อา แน่นอน ค่ะ ๆ ร้อนด้วยนะปีนี้ ค่ะ อ๋อ แบบว่ารดน้ำดำหัว งี้ ค่ะ ค่ะ อืม ดีจัง เลย อืม ค่ะ ก็มีพวงมาลัย ใด ๆ แล้วก็เสร็จปุ๊บก็ไปเล่นน้ำต่อ
ใช่ ใช่ ใช่

อา กุ้งก็เป็นกุ้งที่แบบต้มอะ กุ้งต้มสี แดงส้ม ๆ เลย ค่ะ คือแบบ แล้วบ้านเรา คือ โอ้โฮ เมนู
ไหม? เมนูเขา อืม เออ ๆ ไม่อร่อยอะ จืดชืด ใช่ไหม ใช่ไหม? เออ หลากหลายมาก หลากหลาย ทุก สิ่งอย่างมาก
เออ อือ ล้านแปดมาก ค่ะ แล้ว ไป เจอที่นี่ คือแบบ คือเราเคยบอกสามีว่า "เธอรู้ไหมเนี่ย ที่ประเทศไทยนะ แซลมอนเนี่ย บุฟเฟต์นะ ที่เนี่ยแพงมาก เออ ชิ้นหนึ่งคือแพงมาก" สตรีตฟูด เออ ที่ไทย เป็นบุฟเฟต์
อา อือ เออ <laughs> เออ เออ ทำไมมันต่างกัน อย่างงั้น อะเนาะ ใช่ไหม? ทั้ง ๆ ที่แซลมอนฝั่งนู้น น่าจะถูกกว่าไหม? ทำไมถึงเป็นอย่างงั้น?
ใช่ค่ะ ใช่ เราว่า มัน ทางเข้ามันยาก อย่างเช่น ถ้าคุณอยู่เคนทักกีอะ คุณ คุณห่างจากทะเลอะ มัน การที่จะเอา แซลมอนไปที่เคนทักกีมันต้อง ขนส่งไป ก็เลยแพง อะไรเงี้ยค่ะ แต่ถ้า คุณติดแบบแคลิฟอร์เนีย อ้าว แน่นอน แคม แคลิ ฟอร์เนีย แซลมอนก็ต้องถูกกว่าอยู่แล้ว เออ ใช่ค่ะ
เออ เออ เออ ขนส่งเหรอ? เออ ๆ เออ ฮะ? อืม เออ อ้าว! แต่ ม เมืองไทยก็ยังไกลนี่ ใช่ไหม? เรา ก็ไม่มีแซลมอนเป็นของตัวเอง ก็สั่งเข้า ก็ยังได้กินเยอะกว่า แบบว่า อ๋อเหรอ อ๋อเหรอ อ้าว จริงเหรอคะ? ไม่เคยรู้เลยนะเนี่ย
ค่ะ เขา เขา เขาทำฟาร์ม ไงคะ เขาทำฟาร์มที่ ที่เมือง ไทย เขา ทำฟาร์ม กัน ฟาร์มแซลมอน ใช่ ใช่ ก็เรากินฟาร์มแซลมอนกันนะคะเนี่ย <chuckles> เรา เราไม่ได้กิน wild salmon มัน wild salmon ไม่ได้ เพราะ แซลมอน ต้องอยู่ในน้ำร้อน ใช่ แล้วประเทศไทยมันเป็น ประ เทศ ประเทศ เอ่อ น้ำเกลือใช่ไหมคะ? ทะเลอะ มันเกลือ มัน ก็เลยไม่มีแซลมอน เพราะแซลมอนเป็นอยู่ ใน น้ำจืด อืม ก็เลย แบบ ฟาร์ม อา ใช่ค่ะ ว่ายสวนเหรอ ว่ายสวน ค่ะ เออ
อ้าวเหรอ! อ้าว ไม่รู้นะเนี่ย อ้าวเหรอ! เออ ไม่รู้ เออ ใช่ ๆ โอ้ เออ ใช่ อยู่ในแม่น้ำ อะไรใช่ไหม? ที่เห็นใน VDO อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ เออ ๆ ใช่ ๆ อ๋อ เพิ่งรู้เลยนะเนี่ยว่า ม มีอย่างงี้ด้วย อ๋อ เออ แปลก ใช่ ๆ งั้นต้องกลับ มากิน ที่เมืองไทย งั้นต้องกลับมากินที่เมืองไทยแล้วนะ มัน ถูกกว่า <laughs> ใช่ไหม?
แซลมอนฟาร์ม ใช่ ค่ะ ใช่ คุณรู้ได้เลยว่า เวลาคุณ เออ ค่ะ ใช่ ใช่เลยค่ะ ใช่เลย ก็อยากกลับนะ อยากกลับค่ะ น่าจะเทศกาลเนี่ย กลับเหมือนกันค่ะ
เออ อาหาร เออ อาหารบ้านเราใช่ไหม? ที่ ที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าอาหารบ้านเรา นั่นแหละ
อืม ใช่ แต่เทศกาล น่ะ ตั๋ว แบบ จะแพงค่ะ ตั๋ว ตั๋วเครื่องบินน่ะ
เออ ต้อง ต้องมาหลังเทศกาลหน่อย ถ้ามาช่วงเทศกาลน่ะ โอ้โฮ ราคาตั๋วแพง ใช่ไหม?
ก็เนี่ย ก็ไม่ได้ สายการบิน อืม อยากจะไปสงกรานต์ ก็ไม่ได้สงกรานต์สักที เพราะว่ามันแพงเกิน อืม
โอ้โฮ เออ ใช่ไหม? เออ สงกรานต์ ที่นั่นแหละค่ะ เหมือน ๆ กันแหละเนาะ ใช่ไหม? <laughs> อา ๆ ได้ ๆ โอ เค อา อือ แหม วันนี้สนุกมากเลย อุตส่าห์มาแชร์ความสนุกสนาน ประเพณีแปลก ๆ ให้ฟัง เดี๋ยววันหลังต้องมาคุยกันอีกนะคะเนี่ย
ค่ะ ไปหลังสงกรานต์ดีกว่าค่ะ เออ หลังสงกรานต์ก็ ไม่แน่แบบฝน ตกอีก ลมมรสุมอีก เออ ต้องดูดี ๆ อา เออ ค่ะ ได้เลยค่ะ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลย แล้วก็เนาะไปหาอาหารกินกันค่ะ <chuckles> ขอบคุณมากเลยนะคะ หิวเลย ใช่ สวัสดีค่ะ ค่ะ ๆ สวัสดีค่ะ
ค่ะ ได้ ๆ หิวเลยไหม พูดแล้วก็หิวแล้ว โอเค โอเค ขอบคุณนะคะ ค่ะ สวัสดีนะคะ ค่ะ